طبعًا، معروف إن الناس عمومًا بت بتميل ل لحاجتين. في ناس بتميل لجزء إن هُم يشتغَلوا حاجة بيحِبُّوها، شايِفين إن هي حاجة فيها شغَف، فهيحاولوا إن هُم يطلِّعوا فيها طاقة أكتر. وفيه ناس تانية بتميل للجانب اللي هو الجانب الآمن، إن هو يشتغَل حاجة آآ، بحيث إن هي توفر له دَخل آمن كل شهر، بعيدًا عن مخاطر العمل الحُرّ أو الحاجات اللي شبه كده. أنتِ بتميلي لأنهي حاجة منهم؟
إمم. أكيد. بصراحة، أنا جرَّبت الاتنين، آمم، وبعد التجربة أقدَر أقول إن الواحد لمَّا يبقى حُرّ نفسه وهو المسؤول عن حياته وعن شغَفه، آآ، بتبقى بالنسبة لي أنا، ومن واقع تجربتي، أفيَد لي بكتير جدًا من فكرة الحاجة الآمِنة دي.
جميل. جميل. بس أنتِ شايِفة إن ممكن آآ، الجانب اللي فيه الشغَف ده يوفر لِك دَخل مالي آآ ثابت، ع على مدار الشهور، والّا الموضوع بالنسبة لِك بيكون مش مستقر؟
إمم. إمم. هو أكيد مش مستقِر لأن م الفكرة إن أنا لو باعمل حاجة باحبها، والحاجة دي مربوطة ب ب بالعرض والطلب، و وبمدى رضاء العميل عن الخدمة أو المهارة اللي أنا باقدّمها، فأكيد كل دي متغيّرات بتأثّر، وطبعًا إحنا عمومًا أو أنا عمومًا من الناس اللي بتميل نوعًا ما إنها يبقى عندها استقرار مادي، أبقى حاسبة فواتيري، وحاسبة كل حاجة لأن أنا امم يعني جزء من عيلة، وعندي زي ما بنقول كده فيه أرواح متعلقة في رقبتنا يعني، فالمعادلة صعبة بصراحة ما بينهم هُم الاتنين.
جميل، بس هو برضه يعني أوقات كده ب ممكن الواحد يعني مثلًا أنتِ تكوني حابّة إن أنتِ تشتغلي حاجة ب أو أو أنتِ شايفة إن الحاجة دي فيها شغف ليكِ بالفعل، بس في نفْس الوقت مش لاقية فرصة كفاية أو مش لاقية حاجة تعمل لِك تغطية لم لمصاريفك أو كده، حاجة زي ديّة إزاي بتتعاملي معاها؟ ممكن مثلًا تقعدي فترة طويلة وما تلاقيش شغل، بيكون رد فعلِك إيه، هل بتُحبَطي؟
امم. امم. بالضبط. امم، بُص، أكيد طبعًا هي فكرة إن الواحد بيبقى مُتأهِّب ومُستعد للشغل لكن ما فيش عروض قُدّامه بت يعني، بتحبِط أي بني آدم، لو هاحكي لك عن تجربتي الشخصيّة، أنا فعلًا عملت ده، أنا كُنت شغّالة في وظيفة حكومية ب بقى تأمينات و وتأمينات إجتماعيّة وتأمينات صحّية و آآ بس ما كانت في بيئة عمل مش مريحة تمامًا يعني وكنت دايمًا باحاول أقنِع نَفسي بقى اللي هو إيه، حِب ما تعمل حتى تعمل ما تُحب، لكن اكتشفت إن وكانت بتوفّر لي نوعًا ما من الإستقرار المادّي، بس خلاص بقى كان عَندي ضغْط عائلي وضغْط نَفسي رهيب، لإن البيئة اللي أنا فيها ما كانتش مُريحة جدًا، وما كانش في بقى إمكانية إن أنا أستبدلها يعني حتى النقل كان ممنوع يعني، فقرّرت ساعتها إن أنا آآ يعني أشتري بقى اللي باقي من صحّتي ومن عُمري، وأضحّي بالأمان المالي ده وأرُوح لحتّة إن أنا لأ أنا هاقدّم استقالتي و وهاعمل حاجة بقى أنا باحبّها، يعني فكرة الشغل بالنسبة لي مربوطة إن أنا بادخّل دخْل مادّي، ف أنا مش فارِق معايا الدخل المادّي اللي هادخّله قد إيه، المهم إن أنا مش واقفة، المهم إن أنا باتطوّر، المهم إن أنا باعمل حاجة، آآ ما باضيّعش وقتي لإن أنا م من وجهة نظري شايفة إن أنا عُمري ده، هتسأل يعني أنا اتعلّمت وكبِرت و و وعندي عِلم فأنا هتسأل عن علمي، آآ وأنا باتحاسب هتسأل عن وقتي أفنيته في إيه، فدايمًا أحاول أشغِل نَفسي بحاجة مُفيدة، فمن هنا من تجربتي أقدَر أقول لك إن فكرة إن أنا أشتغل يعني، حُرّة نَفسي، آه زي ما أنت قُلت مُحبِطة في أوقات كتيرة، ولكن هي على المدى الطويل بالنسبة لي مُربِحة.
جميل. جميل. اهم. جميل. جميل. اهم. ممتاز. صحيح. <clears throat> اهم. جميل. طَب تعالي لي على النقطة ديَّة بقى، بما إنِّك كنتِ شغَّالة مو في وظيفة حكومية، يعني كنتِ لو أنتِ كنتِ ممكن اقتَرَحتِ على حد من أهلِك الموضوع ده، كان ممكن يكون ردّ فعله إيه؟ خاصةً إن معروف طبعًا إن الوظايِف الحكومية، بيكون ليكِ تأمين، بيكون ليكِ بي تا تأمين صحِّي، وبيكون ليكِ معاش، وبي وحاجات بقى، الامتيازات بتاعة الوظايِف الحكومية وكده. هل مثلًا عرَضتِ الموضوع دوَّه على حد من أهلِك، والّا هل يعني كان ما أنتِ برضو لازِم بتحدِّدي برضو يعني، أكيد هتكسَبي حاجات وتخسَري حاجات. لمَّا عرَضتِ الموضوع على أهلِك، كان ردّ فِعلهُم إيه على حاجات زي دي؟
إمم. إمم. إمم. بالضبط. إمم. أكيد. بصراحة، ما عرضتِش الفكرة على حد أصلًا قبل ما آخُد القرار، لإن أنا باشوف إن ده قرار شخصي. لإن أنا كنت دايمًا باشتكِي لهُم من بيئة العمَل، وقد إيه ال يعني المدير بتاعي مش متفاهم ومش متعاون، وكانوا هُم بيشوفوني كل يوم بارَوِّح معيَّطة يعني، <laughs> نزَلِت علشان أواجِه العالَم، الوج العالَم أدَّاني بالقلَم ومرَوِّحة البيت. فكنت حاسَّة إن أنا لو واجهتهم قبل ما آخُد الخطوة، هيقولوا لي: "لأ، وحد طايِل الوظيفة الحكومية ومش عارف إيه." فقرَّرت إن أنا أفكر في نفسي، و وأشوف إن يعني ال العمل ده مش بيأثِّر مثلًا على العيلة الكبيرة، بيأثِّر على العيلة الصغيرة. ومهمًا كان، برضو يمكن ظروفي هي ال اللي سمَحِت لي إن أنا آخُد الخطوة دي، لإن أنا في الأوَّل وفي الآخِر أنا زوجة، فأنا مسؤولة من حد بيصرف عليَّا وبيصرف على الأولاد. آه، باساهم بجُزء من مرتَّبي، ولكن أنا يعني زي ما بيقولوا كده، أنا متعلِّقة في رقبة حد، فأنا م مش ه مش هاعطل يعني.
<chuckles> إمم. جميل. اهم. اهم. جميل. جميل. صحيح. صحيح طَب أنتِ ليه مثلًا، ما ما فكرتيش يعني معروف إن الوظايف الحكومية يعني معظم الوظايف بتكون شُغل مثلًا من الصبح لحد الضُّهر، ليه ما م م ما فكرتيش مثلًا تفكير تاني وقُلتِ طَب ما أنتِ ممكن تشتغلي الوظيفة و وبقيَّة اليوم تشتغلي الشُّغل اللي له علاقة بشغفِك، والعمل الحُرّ بتاعِك، وفي نَفْس الوقت يبقى أنتِ كده بتعملي دَخلَين مش دَخل واحد، هل أنتِ فكرتي في حاجة زي دي قبل ما قبل ما تعملي القرار دوّة؟
امم. امم. <tsk> عملت عملت ده فعلًا يعني أنا ما هو يا ال بُص الموضوع ما جاش كده ما نمتش قُمت قررت إن أنا أقدِّم استقالتي لأ، الموضوع كان مربوط ب بشوية تخطيط وخطوات أنا خدتها كمان على المدى البعيد، يعني أنا الأوّل ابتديت أفكّر آآ آه، يعني أنا باحِبّ إيه وعايزة أعمل إيه، فلقيت نَفْسي شاطرة في عمايل الحلويّات والجاتوهات والتُّورَت، واكتشفت إن أنا عندي شغف بالمطبخ والحاجات دي، فقررت إن هو طَب وليه لأ، طَب ما أجرّب، واللي ساعدني في ده إن أنا صاحبتي مثلًا، آآ عندها Group وبت بتوزع وبتعمل كمان يعني موائد في ال في الأفراح والعزومات، فدايمً آه، فكانت دايمًا محتاجة حد يساعدها، في عمايل بقى الحلويّات، فأنا من هنا ابتديت أعمل ده، بقيت أروح شُغلي الصبح وبعد الضُّهر أساعِدها، ف لحد ما المشروع بتاعنا وصل في مرحلة اللي هو لأ، يعني صاحب بالين كدّاب زي ما بيقولوا، ف
جميل. اهم. اهم. جميل. اهم. ما أنا كُنت عايز أسألِك بالنقطة ديّة بقى، يعني أنتِ كُنتِ شايفة إن المشروع نِجح، والموضوع مثلًا كِبر لدرجة إن أنتِ آآ خ م مش محتاجة الوظيفة الحكومية وتتجهي بشكل أساسي للموضوع دوّة، والّا الموضوع م وصِل معاكِ لإيه؟
امم. امم. امم. بُص، هو كل واحد بيحدد النجاح من وجهة نظره، يعني ممكن ناس تقول لك لأ، ما هو ما نجحش، لأن أنتِ مثلًا ما بتاخديش نفس المرتب اللي أنا باخده في الحكومة. أنا بالنسبة لي النجاح، كان إن هو بيحافظ على سلامي النفسي، فأنا كده نجحت، أنا باشتغل حاجة مش بت مش بتخلّيني آآ متوترة، بالعكس يعني أنا كنت باخش المطبخ بكمية طاقة سلبية رهيبة، باطلع منها بطاقة إيجابية، فكرة إن أنت، إن الواحد بيعمل حاجة بإيديه كده تطلع جميلة، و والناس تتبسط بيها، ف ي يعني الواحد يحس كده إن هو الله! طب دا أنا دا أنا شاطر أهو، أومّال بقى بيكد مكدرينني ليه في الشغل التاني؟ <laughs>
جميل. اهم. جميل. <laughs> حقيقي يعني، بس يعني معنى كلامِك إن أنتِ بتفضّلي إن يكون ال الجانب الن آآ ال الن النفسي أكتر من الجانب المادي، على الرغم إن ممكن يكون في البداية موضوع شغل المطبخ ده، ممكن يكون ما كانش بيع بيحقق لِك عائد مادي زي الشغل الثابت، صحيح؟
بالضبط كده، زي ما أنت يعني وصفت الموضوع بالضبط، هو أنا بالنسبة لي كنت بادوّر على عوامل نجاح مختلفة، الموضوع ما كانش مربوط بالعائد المادي، زي ما أنا ما باقول لك، لأن أنا كان كده أو كده أنا مسئولة من حد هيصرِف عليّا وهيصرِف على الولاد، آمم ف آه، فكان في يمكن دا اللي ساعدني أوي، إن في كمان جزء من الاستقلال المادي، يعني اللي هو أنا مش مش هاقع يعني، فاهم؟
جميل. جميل، طَب بما أنِك أنتِ اضطريتي إن أنتِ تسيبي الوظيفة، وتتجهي للمجال ده، هل الموضوع ده نجح معاكِ بشكل أكبر وتو و واتوسعّتِ في المشروع وكده؟ والّا الموضوع برضو يعني جـه جات له وقت وب حصل فيه انخفاض مؤقت في ال في يعني في ال في المشروع وكده والدنيا باظت في الآخر؟ آه صحيح. هل هل حصل حاجة زي كده معاكِ؟
إمم. إمم. في المبيعات. إمم. بُص ه أكيد، يعني هو السوق عمومًا يعني آآ زي ما أنا باقول لك، هو السوق بيحكمه قانون العرض والطلب، فالحاجة اللي أنا باقدّمها يمكن أنا اخترت الأكل لأن الناس مش هتقدر تستغنى عن الأكل، في أي وقت الناس هتستخدم على الأكل، يعني هتفضل تاكل، ممكن يخففوا من مخزون من لبسهم، ي ما يجيبوش مثلًا حاجة لكن الأكل لأ الناس طول عمرها هتفضل آكله، فكان الفكرة في اختياري أصلًا ل لنوع مشروع أض أضمن إن هو هيبقى مستمر، وأضمن إن أنا شاطرة فيه، فإن أنا إزاي أتكيّف بقى مع الأوضاع يعني مثلًا أنا ساعدني الموضوع لمّا قعدنا في فترة ال الكورونا آآ كانت الناس كلها بقى مت الناس اللي متعودة تجيّب أكل من برة أو أو مثلًا مش شاطرة في المطبخ، ابتدت تلجأ هنا إنها تبقى عايزة وجبات خصوصًا بقى في ال البيوت اللي فيها عزل يعني فاهم؟ آآ مثلًا في حد تعبان في حد عنده كورونا فمش هيقدر يطبخ بالضبط فأنا كنت باوفّر الوجبات دي، فمن هنا اتعرفت يعني وسط ال ال ال الوسَط بتاعي إن يا جماعة لو في حد في أسرة عندها كورونا ومش بتقدر تتعامل مع ال فهنا يعني الموقف ده ال ال ال الوضع ال الإجتماعي ساعدني في مشروعي، يمكن بعد كده حصلت حاجات خلّتني يعني أنزل أ أ يعني ه هو عمومًا منحنى sine curve زي ما بيقولوا يعني، آآ آآ فيه صعود وفيه هبوط كانت من نقط صعودي إمم.
جميل. جميل. اهم. اهم. الdelivery يعني وكده. اهم. اهم. جميل. جميل. اهم. آه، أكيد طبعًا. اهم. آآ تمام. يعني آآ الم امم.
كان من نُقط صعودي موضوع الكورونا، ده حققت لي معرفة وانتشار كويّس، وبعد كده بقى حصلت حاجات خلّتني يعني آآ يعني برضو ما ال الشُّغل ما يبقاش أحسن حاجة.
أكيد طبعًا معروف إن العمل الحُر ساعات بيكون في وأوقات صعود وأوقات هبوط، بس أنتِ كُنتِ ذكرتِ لي إن ممك رد ال فعل العيلة في البداية خالص لمّا كُنتِ أنتِ ناوية تسيبِ الشغل ما كانوا ما كانش أحسن حاجة، طَب دلوقتي العيلة لمّا شافوكِ إن أنتِ نجحتِ في عملِك الحُر، العمل الج العمل يعني الخاص بيكِ مُستقلة بيه لوحدِك، كان رد فعلهم إيه بقى لمّا لاقوكِ ناجحة وفعلًا أنتِ طلع قرارِك صح، وأنتِ طلع قرارِك سليم؟ هل مثلًا كان ليهم رد فعل إيجابي، والّا كان رد فعلهم إيه في الموضوع ده؟
امم. امم. أكيد. امم. لأ، بصراحة أنت عارف العقول القديمة دي خصوصًا الجيل القديم ده، ومفهومه عن الشُّغل الثابت، وأنتِ ليه غاوية تتعبي نفْسِك وآآ آآ أنتِ كُنتِ ممكن تقدمي يعني إجازة بدل ما تقدمي استقالة، صعب إن أنت تغيّر وجههم أو ف أو حتّى إن هُم يتقبلوا فكرة إن أنت إن أنا باشتغل من البيت، يعني هُم فكرهم إيه ده أنتِ سِبتِ الهندسة عشان في الآخر تشتغلي خ طباخة، طَب بنصرف عليكِ ليه، ف تقبلهم للفكرة، برضو لسّه مش أحسن حاجة، أو ما وصلناش للمرحلة اللي أنا حابّة إن هُم ي يعني ي يتقبلوني فيها، ولكن هُم ممكن بيشوفوا إن أنا، آآ محققة نوع من الاستقلال المادي دلوقتي، فيمكن ده مطمنهم شويّة، ويمكن بقى كمان والدتي من النوع اللي هي إيه، بتحاول بقى كمان إنّها تدفعني إن أنا دايمًا ادخري، يعني حافظي على القرش لو بتكسبي، حافظي على القرش للمدى البعيد.
امم. جميل. اهم. جميل. جميل، ومعروف طبعًا إن الأهالي بيبقوا قلبهم على أولادهم وكده، بس أنتِ كان كان رد فعلِك إيه بقى يعني لمّا لقيتِ إن هُم كده؟ هل أنتِ حاولتِ إن أنتِ توضحي لهم آآ عكس آآ، وجهة نظرهم، والّا يعني ما اهتمتيش وكبرتِّ دماغِك، وخل تنيتِك في طريقِك زي ما أنتِ؟
بالضبط. امم. بصراحة، يعني أنا عملت ودن من طين وودن من عجين زَي ما بيقولوا، لإن أنا كنت استُهلكت يعني واستُنزفت جدًا في نقاشات من قبل ما أقَدِّم أصلًا، من قبل ما آخُد الخطوة دي. وأنا باحاول أقول لهم يعني إن ال بيئة العمل اللي أنا باشتغل فيها مش حلوة وفيها مشاكل كتيرة، أنتم مش هترتاحوا غِير لمّا أتحبِِس. <laughs> لإن أنا بيئة العمل بتاعتي كانت مُرتبطة بمحاضِر وبنيابة و آآ لإن أنا كنت شغَّالة في المحلِّيات، فالوضع كان صعب يعني وأنا ما كنت وكان آه، وكنت دايمًا باتعرّض لاختبار لأخلاقي وقِيمي الدينية طُول الوقت، فكان صعب إن أنا يعني أواجه النوع ده من الضغط على طُول يعني، ف يمْكِن ده اللي هُم من جواهم حاسِّين بيه، بس مش قادرين يعترفوا بيه على الملأ، عشان ما يبقوش إن هُم ساعدوني إن أنا آآ يعني أعمل اللي أنا عملتُه ده.
اهم. ياه! مسؤولية طبعًا. جميل. إمم فيعني صحيح، صحيح، طَب بما إنَِك أنتِ جربتِ بقى الجانبين، العمل الحُر، وال وال وال والعمل الوظيفة اللي هو مربوط وشُغل آمن وكده، آآ إيه أكبر درْس اتعلمتيه من المجالين الاتنين؟
إمم. آمم، أكبر درس اتعلّمته هي مهارات التعامل الإجتماعية يعني، إن أنا أتعامل مع يمكن في شغلي، أنا برضه كنت باتعامل في ناس في نفس المستوى الفكري، آآ يعني مهندسين، آمم حتى فنيين، بس هُم بدرجة يعني ثقافة معيّنة لكن طبعًا لمّا الواحد بيشتغل شغل حُر، بيحتك بطبقات المجتمع كُلّها، أنا مش هاقدر أحدد إن اللي يطلب مني order مثلًا أو طلب لازم يكون يعني الفئة الإقتصادية العُليا والّا الفقة والّا الفئة الاقتصادية السُفلى، لأ يعني. ففكرة إن أنا إزاي أبقى مرنة في تقبُّل الشخص، أبقى نَفَسي طويل زي ما بيقولوا كده، إن أنا أفضل أحكي، وأحكي وأقول الحاجات دي متكوّنة من إيه، ومش عارفة، وباطبخ بسَمنة عاملة إزاي أو ال الكريمة دي نوعها فادّتني نفس طويل كده ف <laughs> خلّتني بحبوحة كده، ما باقفشش بسرعة.
أها. صحيح، صحيح. اهم. جميل، أكيد طبعًا، أكيد. أنا استفدت جدًا من المعلومات اللي قُلتِيها، وأنا شكرًا جدًا ليكِ على المعلومات القيّمة دي.
امم. شكرًا، وأنا انبسطت فعلًا بالكلام معاك.